Знаешь, у меня произошла такая неприятная ситуация.
Да.
Э, <exhales> она состоит в том, собственно говоря, что я одолжила ну, такую достаточно значительную сумму своей очень близкой подруге.
Мгм.
И, в общем, вот уже прошёл срок, на который мы договаривались, и она молчит. И не отдаёт мне деньги, и ничего не говорит. И я, собственно говоря, не знаю, как начать этот разговор. Потому что мне неудобно, потому что действительно это очень близкий мне человек. Ну и как-то не хочется портить отношения из-за денег, м, совсем прям не хочется. И, с другой стороны, сумма такая большая, что я, ну, я н не могу просто так её отдать. Потому что, ну, собственно говоря, она и мне тоже нужна. И вот не знаю, как мне быть? Как начать этот разговор? Или, может быть, ждать, пока она сама мне что-то скажет? Ну, наверняка же, а не может же так быть, что она забыла? Может быть, она не может щас отдать, но, м, если бы она мне честно об этом сказала, я бы, ну, подождала бы ещё. Просто я в каком-то таком замешательстве, именно потому что она молчит.
Мгм.
<grunts> Ничего не говорит и деньги не отдаёт. И уже все сроки прошли. То есть не то что вот, м, вчера она должна была бы мне отдать, а я уже вот нервничаю. Нет, уже прошло достаточно времени. И, м, ну, не знаю, может быть, ты мне подскажешь, как в таких ситуациях, э, можно вот и и и сохранить дружбу, и не обидеть человека, но всё-таки выяснить, что же происходит?
Да. Да, я понимаю тебя, что такая тема, особенно денег, она многие с таким сталкиваются. Особенно, если это близкий друг, близкий человек, то тогда это действительно очень расстраивает. И не знаешь, как лучше подойти и начать разговор, да, чтобы не испортить отношения и сохранить эти отношения, но в то же время расставить свои личные границы. А
Да, да, именно. Именно вот в этом проблема.
Да и для того, чтоб я смогла тебе, да, лучше помочь и дать нужный совет, скажи, что тебя больше всего смущает в таком разговоре, если ты начнёшь с подругой разговор? Это страх, э, стыд или ты боишься, что начнётся конфликт, и вы тогда поссоритесь и вообще перестанете общаться?
Ты знаешь, больше всего, м, меня, наверно, беспокоит то, что я могу её обидеть, может быть, вот такими какими-то своими вопросами. Может быть, м мне иногда кажется, что может быть она на самом деле, ну, вот забыла просто как-то. А я тут вот, э, м, начну задавать ей какие-то такие вопросы, и она на меня обидится, скажет: "Ну что же, ты вот мне не веришь, что ли? Значит, ты мне не доверяешь! Ну какой же ты мне друг?" Ну вот, наверно, вот этого я больше всего боюсь.
Мгм. Да. Да, понимаю. Когда дорожишь отношениями с человеком, и он для тебя действительно близкий, то, конечно, не хочется испортить эс отношения. Хочется, как можно, да, комфортным образом выйти из такой ситуации. А скажи, когда ты занимала ей деньги? У вас была какая-то договорённость по срокам или вы просто на доверительных отношениях заключили эту сдел
Ну да, она мне сказала, что вот ей срочно нужны деньги. Oбъяснила зачем. Ну то есть она совершенно честно мне всё это сказала, рассказала и сказала, что вот, м, сейчас у неё просто, ну, нет, негде взять, а деньги нужны срочно. Ну, я понимаю, да, действительно бывают такие ситуации. А у меня были как раз, э, деньги, м, я копила, откладывала. Ну, и вот в тот именно момент они мне были не нужны. Ну, и я подумала, почему же мне их не одолжить? Если на самом деле мне они пока не нужны. Я ещё не накопила достаточно на ту вещь, на которую я их откладывала сч а ей я могу помочь! Н тем более, что она сказала, что она даст мне их быстро! Она сказала, что вот месяц, она там получит, м, какую-то какой-то гонорар
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Да.
<swallows> за проделанную работу. И она мне сразу же эти деньги отдаст. Ну, и я, в общем, даже не колебалась нисколько. Сразу же ей эти деньги отдала, м, потому что, ну, такой срок- месяц- он меня устраивал. Э, <grunts> ну вот, месяц этот давно уже прошёл. Уже прошёл не месяц, а уже 4 месяца прошло с тех пор как
Мгм.
Ну, и я вот о, м, как раз у меня щас собралась, эм, такая сумма, которую которая мне нужна была на покупку. Э, то есть вот те деньги, которые я ей одолжила, плюс то, что я за накопила вот за эти 4 месяца. И как раз сейчас я могу их истратить на то, на что хотела. Но она молчит. <chuckles> Я не знаю не знаю что делать.
Да. Мгм. Да, понимаю. Такая ситуация, она правда вызывает, э, непонимание, что делать и как из этой в ситуации грамотно выйти. Но ты большая молодец, да! Ты очень отзывчивая! Ты не пожалела, да, денег и радостью решила помочь подруге. А ты уже пробовала как-то намекнуть ей или спросить, как твоя ситуация с деньгами разрешилась? Какие-то такие, м, разговоры ты с ней заводила?
Ну, про её деньги я не спрашивала. Но я пыталась намекнуть, э, в таком ключе, что говорила, что: "Ну вот, наконец-то, м, я теперь, м, накопила деньги на ту вещь, э, на которую копила. И могу вот сейчас её купить". Вот как-то так. Mне кажется, это <chuckles> до достаточно такой понятный намёк!
Да. Мгм. Да, это, правда, хороший намёк. И если бы она готова, да, была уже сейчас тебе вернуть деньги, то, скорее бы всего, она поняла, э, что уже пора, да. А скажи, пожалуйста, ты с ней часто видишься? И как часто вы общаетесь, встречаетесь и разговариваете?
Ну, м, не сказать, что это как-то очень часто происходит. Ну, потому понятно, что и у меня семья, работа, и у неё то же самое. Но, м, встречаемся несколько раз в месяц, конечно, встречаемся.
Хорошо.
И я даже не могу сказать, что наши встречи, например, после того, как вот я ей одолжила деньги, что они стали как-то реже, что она меня избегает, нет. Э, всё как было, м, всё хорошо у нас, э, мы встречаемся, мы разговариваем. Э, ну, в общем, н наши отношения как бы ну, они никак не изменились. Вот единственное то, что она <chuckles> почему-то не хочет возвращать долг.
Мгм. Да, понимаю тебя. Тогда ты можешь подготовиться к следующей вашей встрече. И да, э, вот ты не переходишь в обвинение, ты, э, не начинаешь там требовать из от неё деньги, а ты просто можешь сказать, что сейчас вот у тебя появилась цель, да, у тебя, э, важная покупка намечается и определённая сумма денег у тебя есть. Но тебе не хватает к этой сумме, м, той суммы, да, которую она тебе должна. И я думаю, она, как, э, умная, да, женщина, понимающая, она может, э, понять, э, о чём ты говоришь. Тогда уже ваш разговор перейдёт, э э, в тему долга, и вы можете решить этот вопрос. Э, что ты скажешь по этому поводу?
Мгм. Ну да, н наверное, всё равно, я так думаю, что этого разговора не избежать, э, потому что деньги мне нужны, а я вижу, что у неё какие-то проблемы с этим, а, потому что понятно, что если бы она могла их отдать, она бы их уже отдала. Просто, м, даже как-то, ну, мне странно то, что она не объясняет, да, ну, делает вид, что просто, ну, как будто ничего не было. Э, просто могла бы объяснить, сказать правду, что, ну, так и так, и у меня не получается отдать. Возможно, ей, например, не выплатили вот этот гонорар, которого она ждала, может быть, какая-то отсрочка, ну, всякие же могут быть, да, ситуации. Я бы поняла и, ну, не стала бы нервничать. В возможно, я бы где-то перезаняла даже деньги, да, чтобы вот мне купить ту вещь, которую я хочу.
Да. Мгм. Да. Да. Мгм.
Ну, просто именно вот это её молчание и как будто она делает вид, что ничего не произошло, вот это меня тревожит. Но я понимаю, что, видимо, всё равно разговаривать придётся. Так или иначе, ну, мне, видимо, придётся, да, как-то подготовить себя к этому разговору, как ты мне и сказала.
Да, я. Да, я понимаю твоё замешательство и твоё волнение, но для многих людей тема денег очень болезненна, особенно если это нехватка, да, и какие-то трудности. То не всем, э, легко, да, признать, что сейчас они испытывают трудности. Поэтому, я думаю, когда ты подготовишься к разговору, э, и мягко, да, скажешь ей о том, что сейчас, э, нужны тебе эти деньги, она просто больше тебе откроется и расскажет свою ситуацию. И тогда вы уже придёте к выводу, что делать дальше. Либо она тебе отдаёт сейчас или вы уже там ждёте ещё какое-то время, да, когда её финансовая ситуация улучшится.
Ну да, конечно, и мне прямо с совсем не хочется, чтобы, э, моя такая вот долгая с ней дружба, такая хорошая дружба, м, вдруг из-за этих денег, э, ну, вот как-то прервалась. Ну, совсем прямо вот, м, какая-то такая ситуация, которая мне не нравится. Ну что ж, я, знаешь, воспользуюсь, конечно, твоим советом. Действительно, как бы я тоже не откладывала этот разговор, если она, ну, пока не может мне вернуть эти деньги, мне всё равно прихо придётся прояснить, да, ситуацию, поэтому придётся разговаривать. Ну, <exhales> я, прям, да, может быть, даже порепетирую перед зеркалом, <chuckles> чтобы как-то, н ну, в общем, чтобы как-то быть готовой, да, м, к этому разговору. Э, тут хочешь не хочешь, а придётся действительно как-то подготовиться. Спасибо тебе, что поговорила со мной. М, как-то даже, может быть, этот разговор меня немножко успокоил, что ли, да? М, и даже, м, ну, подтвердил мои мысли, что всё равно, м, как бы я ни откладывала, всё равно этот разговор придётся начинать. М, поэтому спасибо тебе, что ты меня поддержала, дала какие-то советы, м, которые я, м, выслушала, и они мне понравились. Я думаю, что именно так я и поступлю. Спасибо те большое.
Да. Мгм. Да. Понимаю. Конечно, у тебя всё получится. Обязательно подготовься, и всё решится наилучшим образом.
Спасибо.